Du, erzähl doch mal, was macht für dich denn eigentlich ein richtig gemütliches Zuhause aus?
Ja, ich muss schon zugeben, ich bin da schon so 'ne kleine Dekomaus, ähm, und mag's da wirklich ähm, ja, manche würden sagen, ähm, so Stehrümchens irgendwie zu haben, aber für mich gehört das wirklich zur Gemütlichkeit dazu, so 'n Windlicht ja, okay. Ja, Stehrümchen, sagt man Stehrümchen irgendwas, was einfach nur rumsteht und keinen Zweck hat. <chuckles> Stehrümchen. <chuckles> Stehrümchen irgendwas, was rumsteht und keinen Zweck hat. 'ne schöne Vase oder irgendwelche Windlichter, wo schöne Kerzen drin sind. Das hat ja eigentlich so keinen keinen Zweck, wie jetzt irgendwie 'ne Küchenmaschine, äh, deswegen sagt man, ja, so Stehrümchen. <chuckles>
Mhm. Okay. Das musst du mir kurz erklären, das Wort. Stehrümschen oder wie war das? Stehrümchen, okay, was ist das? Ach so, Stehrümchen, okay, das rumsteht, verstehe. Okay, okay, ich kannte das Wort nicht. Ja. Ja. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Es sei denn, man hat mal Stromausfall, ne, dann kann man zumindest die Kerzen nutzen, ja. <chuckles>
Ja, genau. <chuckles> Dann sind die Kerzen natürlich besonders praktisch, wenn man dann natürlich auch das Feuerzeug oder, wenn man halt Echte noch hat, in der Nähe irgendwo liegen hat.
Ja, das das ist immer 'ne gute Idee, auf jeden Fall. Okay, erzähl mal, was sind denn dann so typische Stehrümchen bei dir, außer jetzt Kerzen und und Vasen?
Mhm. Doch, ich bin da schon jemand Ja, ga ich mag auch so, äh, jahreszeitliche Deko. Also, grade so die Weihnachtszeit ist schon eine meiner liebsten Zeiten, weil ich liebe es, da wirklich mal so richtig beim Dekorieren in die Vollen zu gehen. Also, da sollte eigentlich in jedem Fenster irgendwie 'n St 'n Stern hängen oder ich mag dann auch so ich mag auch gerne diese klassischen Weihnachtssterne. Ich kaufe mir immer so 'n gri richtig großen Busch, weil ich habe so 'n riesen Blumentopf, da steht der immer, äh, drin und natürlich den ja, auch andere Sachen, wo wo dann hier so 'n Elch steht oder irgend so 'n kleines Rentier. Und ich mag's gerne natürlich, so mit Holz, ähm, und dann weißer Keramik oder jetzt so 'n bisschen mit Schwarz so 'n bisschen den Industrial-Style finde ich ganz nett. Und bei mir ist das eigentlich das Rote ist eigentlich nur der Weihnachtsstern. Also sonst bin ich nicht so bunt angehaucht, sondern eher so 'n bisschen im gemütlichen ähm, ja, so 'n bisschen nordischen Style eher.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ah. Verstehe. Also so 'n bisschen Naturtöne und dann aber so kleine Akzente wie jetzt zum Beispiel 'n 'n roter Stern. Sag mal, dieser Busch, den du erwähnt hast, das ist aber jetzt nicht der Ersatz für 'n Weihnachtsbaum, oder doch?
Mhm. Ja, genau. Nein, nein, nein, das ist halt 'n großer, äh, Weihnachtsstern, aber nicht so 'n kleiner klassischer davon habe ich immer so 2, 3, ne, fl Weihnachtsstern, genau. Das ist der der Weihnachtsstern, der einfach 'n bisschen größer ist. Ähm, da habe ich halt noch so 'ne sch so 'ne schöne Ecke irgendwie, äh, wo der immer irgendwie hat sich so eingebürgert, dass der da steht. Nein, Weihnachtsbaum gibt's natürlich auch und den hole ich gerne schon ja, so spätestens zum 2. Advent muss bei uns auch der Weihnachtsbaum her, weil ich finde es einfach schöner, wenn man länger was davon hat.
Ach so, äh, d di diese die Pflanze Weihnachtsstern, ja, verstehe. Mhm. Mhm. Ja.